うん、そうなんだと思います。それも分かるから、ちょっとこう罪悪感もあるんですけど、でもな、みたいな感じで。うん、決められないんですよね。
うーん。 確かに <chuckles> うーん。あの今すぐっていうのは、全部同居するっていうのは恐らく難しいと思うので、週末だけとか、少し何かこう、同居に向けた練習をお互い慣らしていくっていうのはいいかもしれないですね。
うんうん。 う。